Hello.
Hi! Magandang hapon sa'yo.
Ay magandang hapon din, kumusta ka?
Okey lang. Walang pasok ngayong araw kaya 'eto nagpapahinga. Happy Independence Day.
Oo. Uy, Happy Independence Day din sa 'yo. 'Eto, kasi 'di ba may free time tayo ngayon kaya na naisipan kong tumawag sa'yo.
Oo. Oo.
Oo. Tapos itong, ah, gusto ko lang manghingi ng tips. Eh, ano ba yung mga simpleng hakbang para makaiwas sa utang?
Sige. Naku, e ay ang ano ngayon 'no, mainit-init talagang tao na issue 'yan ngayon. 'Di naman issue, pero sa hirap kasi ng buhay, sa taas ng bilihin, ang kuryente, lahat tumaas ang bills. Oo, hindi talaga naiiiwasan 'yan ng ibang tao. Ah, pero hangga't maaari hangga't maaari. kung kaya nating pagkasyahin yung mga kita natin, ano talaga, 'yan para makaiwas o kaya kung hindi talaga maiiwasan, mas mabuti na kung may kakilala tayong magmamagandang loob sa pamilya, doon na lang kesa yung, um, kasi ngayon nauso din yung mga yung sa app sa sa telepono. Oo, eh, ang sabi dun, eh, matataas talaga ang interes. Diyos ko, parang lalo kang mahihirapan.
Oo. Oo. Oo. Oh, yung bills tumataas 'no? Oo. Ayan. Oo. Ayan. Oo, nautang 'no? Oo. Ayan, ang hirap nga naman tumataas ang in interes tapos 'di ba? Budgeted na yung pera mo.
Oo. Totoo, kung talagang walang wala, eh, wala kang choice kung 'yon nga kung may kakilala ka na willing namang maka tumulong sayo, eh. Oo, sa tao na lang na malapit sayo tapos, eh, siguraduhin mo nalang na talagang maibabalik mo 'yong pera. Oo, ikaw ba ano ba 'yong mga hakbang na ginagaw pe puwedeng gawin para maka iwas sa utang?
Oo. Yung mga kaibigan, 'no, o. Oo. Alam mo agree ako sa mga sinabi mo at bukod do'n isa na siguro doon na 'pag hindi muna natin kailangan 'yong isang gamit ganyan huwag muna tayong bibili, 'di ba? Oo, kung puwedeng ipagpaliban muna or sabihin natin pag-iipunan bago natin bilhin kasi 'di ba kahit 'yong mga appliances pag binili natin siya ng utang, ang mahal 'di ba 'yong installment.
Oo. Totoo. Ah, oo. Pag aasusumahin mo na 'yong siyempre sa ngayon, ay parang 'di mo pa ramdam, pero kung titignan mo siya sa kabuuan ang laki ng patong. <chuckles>
Oo. Kasi maliit siya 'no, 'pag tinitingnan mo siya 'pag monthly, pero 'pag ikumpara mo siya na 'di ba 'yong paid mo talaga na full price aba ang laki talaga ng interest.
Totoo. Makakatipid ka talaga pag, ano, eh, yung cash kaya sabi mo nga pag mga ganyang gamit, ah, pagipunan nalang, matagal man pero at least wala ka ng iisiping interes
Oo. Oo, tapos isa na din doon din, 'di ba yung mga, um, 'di ba, may social media na tayo tapos maraming mga trending, 'di ba? Na nakikita natin sa social media na eto mga ganito bili tayo kasi, 'di ba? Eh, para sakin may mga, ganon, na pag trending hindi ibig sabihin yun magwo-workout sayo, katulad ng mga skincare, o eto nag-workout kay, ano, kay influencer, eh, hindi naman ibig sabihin dun magkatulad tayo ng skin, 'no, kanya tapos binibili natin. Oo, tapos hindi nag-workout kaya, hmm, nag-research muna tayo, bago tayo bibili para makaiwas tayo sa mga utang. Kasi, 'di ba may mga may mga pay later na sa online shop.
Oo. Oo. Totoo. Oo. Tama. Oo. Ay, naku madami na, ganyan, oo.
Oo, kahit paano utang pa rin yun, eh.
Totoo. Kasi yun nga yung ang palagay ko ginagawa nila yun para nga maengganyo yung mga tao na mas bumili ng bumili kahit hindi naman natin kailangan. <laughs> Oo.
Oo. Tama. <chuckles> Oo. eh, para naman sayo ano yung mga unang bagay na ginagawa mo para maiwasan yung pagkakautang?
Syempre yung makakapag mag-ipon, 'yan, oo, yun talaga. Kahit kahit pa magkano 'yan sa bawat, um, 'pag may dumadating yung kita mo, ang mahalaga makapaglaan ka talaga para sa ipon tapos yun nga ano, hangga't maaari talaga, hangga't kaya yung sa mga bills din, babayaran natin siya ng hindi lalagpas, ganyan. At ano, yun. Ano lang ta ano talaga, kung sa tingin natin medyo yun nga, medyo sakto lang ang budget, iiwasan talaga yung pagbili ng mga hindi hindi mo kailangan, oo. Kumbaga ano, yun nga, sabi sabi nga natin kanina, pag-ipunan na lang. May ano talaga, siyempre sasabihin ng iba, maiisip mo, "Naku, nagtatrabaho naman ako. Siyempre kahit papa'no" yung may reward ka ba ganyan sa sarili mo.
Ay, oo, tama ka diyan. Oo. Oo. Oo. Tama nga. Ah, sobra sobra yung hindi kailangan, oo. Oo. Pwede naman siguro yung reward satin diba? hindi naman yung malakihan talaga ng gastos yung mga cravings natin diba reward na rin yun hmm, hmm.
Oo. Oo. O kahit di naman kailangan mahal basta yung ano mo parin, titignan mo parin yung kabuuang budget mo. Ah, kung ano, kakayanin ba, hindi ka ba kakapusin.
Oo. Oo, kung kasya pa hindi ba tayo sumosobra no?
Oo, ikaw ikaw ba, ayun nga, paano mo pinaplano yung budget sa napang napag-usapan nga yung budget para hindi ka ba kulang sa pera.
Oo. Ako sa mga gano'n ako kasi single so, pero hindi ibig sabihin do'n pag single ka, eh, 'di ba, 'yong budget mo eh, 'di ba, parang free ka talaga sa lahat ng bagay. Oo, kasi na nakatira pa rin ako sa mama ko tapos may mga kapatid na nag-aaral. Ah, para sakin ito 'yong bills talaga inuuna ko talaga siya kasi, 'di ba, may mga bills natin na fixed. Oo, oo, nilista ko na siya minsan sa digital app or mga templates, 'di ba, para nakikita ko kung, ah, ito 'yong mga priorities ko. Tapos 'yong sa internet, 'di ba, 'yong sa, ah, um, electricity. Ang hirap pa naman, 'di ba, pag maputulan tayo ng internet gamit pa naman sa trabaho. Tapos 'yon tapos 'yong sa groceries, yung 'di ba, mga pangunahing pangangailangan natin, tapos panghuli na talaga 'yong para sa sarili ko. Oo.
Ay. Oo. Mm. Mm. Ayan, totoo. Ay, tama. Trabaho. Oo. <chuckles> 'Yung mga sinasabi nilang wants, ayan sa huli talaga, oo.
Ikaw ba may pamilya ka na or single?
Meron may asawa tsaka dalawang anak kami, kaya talagang matindihang budget talaga ah oo, pero halos parehas una talaga 'yong sinasabi nila na fix, lagi siyempre 'yong bills ang inuuna, 'yong mga kuryente, tubig, internet, 'yan mahalaga kasi work from home kami parehas ng aking asawa kaya napakahalaga niyan. Oo, tapos, ah, 'yon din 'yong para sa budget nyo o sa pagkain 'yong sa araw-araw sa mga 'yong 'yong basic na kailangan siyempre. Tapos sa ipon ganyan, um, ah, me
Ah, okay papaano ka nagba-budget? Oh, iba talaga 'yon, 'di ba? sige. Ah, okay. Oo. Oo. Ay, oo. Tama. Oo. Oo, dapat hindi dapat kinakalimutan 'yan, 'no?
Oo, huli talaga rin Gano'n din huli 'yong ano 'yong wants 'yong parang pwede namang hindi 'yong gano'n, oo. Oo, una talaga 'yong mga dapat. Oo, kaya ano natutunan ko rin na parang kung meron ka pa naman bawa halimbawa na lang sa damit kung meron pa naman tapos di naman palalabas bakit kaya kaya siguro isa rin 'yong oo, iw iw iwas iwas lang din kapag mapapa-scroll ka 'pag makikita mo na ko parang may mga nag-aano scroll na lang sabi mo nga 'di ba, ang daming trending, pero hindi naman ibig sabihin kailangan makiuso kaya matagal ko na rin natutunan 'yan.
Same tayo, 'no. Oo. Ah, optional siya kumbaga, 'no. Hmm. Ayan. Bakit bibili tayo, 'no? Oo. Hmm. Tapos minsan trending binibili natin 'yong trending hindi naman natin nagagamit nandiyan lang sa 'di ba, sa drawer oh, may mga ganoon ka, kasi binili lang natin kasi sabi nila nag-sale, oh. Hindi naman pala magagamit hindi natin sinusuot, ayan.
Oo. Oo. Totoo tapos sabi totoo yung sinabi mo na akala mo parang maganda, sa kanila lang maga yung parang hindi ibig sabihin na <laughs> oo.
Oo. Bakit kaya gano'n 'no, oo, hindi nag ah, 'di ba 'pag nag-work sa kanila hindi big sabihin, pero meron din namang mga times na bumabagay naman satin pero iba talaga yun kasi nasasayangan din sa gastos, 'di ba?
Totoo 'yon, ano na lang pa kasi 'tsaka ngayon ay 'pag iniisip ko ba may gusto ko parang, ano na talaga eh, "Nako kung ganito yung presyo ilagay ko na lang sa ipon o ilagay ko na lang sa pagkain," yung mga gano'n, yung kasi akala natin na simple lang 'pag pinagpatong patong siya ano 'no, totoo.
Oo. Ayan. Oo, pero oo. Malaki pala 'no. Pero nagbago ba yung budgeting mo nung nagkaanak ka na gano'n, na na yung nagka nag-asawa ka or same pa rin noon?
Alam mo ba nagbago siya sab ano nga, may adjustment talaga siyempre kasi 'pag single ka kumbaga mas malaki rin yung pwedeng maipon, tapos 'yon kahit papaano meron ka talagang para sa para sa ano wa oo ka 'tas nakatira pa ka no'n sa bahay ng lola ko. Kumbaga parang wala akong masyadong obligasyon mo pagdating sa mga bills kasi may, ah, may kahati o kaya naman may ibang may ibang sumasagot nun. Pero siyempre nung nag-asawa mag-iiba din 'yon kasi 2 na kayo, 'tas mag-iiba ulit kapag may mga anak na, oo. Kumbaga may mga adjustment talaga, oo. Ayan ikaw ba may mga pagkakataon ka ba na nahirapan ka na umiwas sa panghihiram o utang 'tas paano mo yun na handle?
Yung single ka? Ah, talaga. Oo. Ayan. Oo, sa sarili noh. Ah, okey. Oo. Tama. <chuckles> May mga anak, oo, ah, totoo pala talaga 'yon. Oh. Oh, meron talaga lalo na't 'pag kailangan, mm, kasi ano, eh, um, may hinuhulugan akong lupa, oh, lupain kaya ganon. So, di ba, 'pag ganun nahulog-hulog hindi naman yan buo agad, so 'pag may sweldo binabayaran ko, so medyo mahirap siya pero para kasi sa'kin investment din siya, di ba. So, Malaki yung value ng lupain 'pag umaabot ng ilang taon tapos, ah, di ba, puwede rin pagawa ng bahay ganyan.
Mm. Ah, 'yan oo. Oo, totoo. Oo.
Oo, so ito yung pinagagastahan ko ngayon. <chuckles> Oh.
Pero ano naman, sabi mo nga investment, yan naman yung mga talagang may ano din, meron kang makukuhang yung may ano ba, ay ay isa rin niyang magandang paglaanan talaga ng pera, oo.
Oo. Oo. Tapos, di ba, papagpa magpamilya ako sa hinaharap at least yung mga bata, eh, meron na silang makikita na, yun talaga yung sa mama nila na, oo, may mana kumbaga <chuckles> sana, oo, di ba, kahit maliit, oo. So ikaw, may mga pagkakataon ka din ba na nahirapan kang umiwas sa utang at paano mo i mo ito na-handle?
Ah, oo, totoo. Mm, ano yung ganun din sa loan nung pero tap kaa tapos naman na yung sa sasakyan. Yan, noong kami oo, salamat. Siyempre yun, um, antagal din 5 taon, oo, pwera ganun naman talaga para pero hindi namin kasi parang ang ginawa nalang hindi namin siya pinagsabay sa parang, halimbawa ma ganon na malaki na siya, eh, dahil malaking ano na siya, ah, pinaglalaanan mo, kumbaga wala ka na lang isasabay na isa pang malaki na ano, oo.
Wow! Uy congrats, oo. M ah Oo. Oo Ah, okay. So magandang tip nga 'yan.
Totoo, parang ano talaga kung halimbawang may binabayaran kang kunyaring lupa sabi mo nga o bahay parang yun muna, um, ka per pero kung kailangan niyo rin ng sasakyan, ano nalang muna secondhand kasi nagsimula naman kaming ganun din, yung secondhand tapos nung parang okay na, ano na, iyon. O
Oo. Ayan. Sige tatandaan ko yan. Oo. Okay. Oo. Dun na kayo na bumili talaga ng brand new.
Oo, oo, basta hindi hindi kaya hindi dapat mapagsabay 'yong dalawang napakalaking kailangang paglaanan ng pera sa ano, ah, buwan buwan oo, oo.
Oo. Pero ano 'yong maa-advice mo 'don, 'di ba, kaya may asawa ka na, so, 'pag gano'n, 'di ba, 'yong naghuhulugan kayo sa sasakyan sa'yo ba 'yon or sa asawa mo 'yong um, sa utang
An 'Yong sa'kin niya kasi pinangalan, pero parehas kami nagbabayad oo, oo ayon. Pero siya naman nagmamaneho, ayon sa'kin niya lang pinangalan, pero parehas namin siyang binayaran. Kumbaga ano rin talaga 'pag may asawa na kailangan pag-usapan niyo rin kung paano ba yung yung mga bayarin pa, ah, dapat may maganda kayong dynamics para maiwasan din na
Ah, okey oh. <chuckles> Oo. Hmm. Oo. Tama. Oo, kaya siguro nag-workout talaga 'yong sa inyo, 'di ba? Kasi maganda 'yong dynamics ng relasyon niyo.
Oo, tsaka talagang bukas na komunikasyon din, 'yon ang 'yon ang ano, importante, aya
Oo. Ayan.
Ah, o.
Eh, ano, para sa'yo gaano kahalaga yung pagtitipid at pag-iwas sa gastusin na hindi naman kailangan?
Ako sobrang halaga, talaga kasi hindi mo pagsisisihan ang pagtitipid. Yan ang isang bagay na hindi natin pagsisisihan. Ah, kasi makakabuti rin talaga yan para sayo parati. Ikaw baga, sa'yo, para sa'yo gaano kahalaga ang pagtitipid?
Oo. Oo. Para sa'kin katulad ng sayo mahalaga talaga, kasi pag hindi tayo nagtitipid, eh, 'di ba, ''pag may mga emergencies, saan tayo kukuha, ano, ng panggastos doon, tapos mas mahalaga talaga yun nun yung nagtitipid tayo para kahit papaano may nanini naiipon. Mm.
O hugot. Mm. Totoo yung alam natin na, ah, eto yung sa lahat ng pagod ko may may may naipon naman pala ako, 'di ba? Oo.
Oo. 'Di ba? Ayan, uy, maraming salamat sa ating pag-uusap ngayong hapon.
Maraming salamat din, sa oras mo sa mga binahagi mo.
Oo. Hoy, sa susunod ulit, paalam.
Sige, magandang hapon. Ingat ka.
Bye.